¿Qué onda? Oye, me gustaría poder, pues, comentarte una pequeña situación, ¿no? Este, la verdad es que hay una decisión un tanto fuerte en la que estoy dudando de todos los hemisferios posibles, ¿no? Este, me llegan dudas de arriba, por abajo, de al lado, del otro y y creo que me gustaría poder, pues, hablarte un poco al respecto para ver si podemos, o me puedes como ayudar como tantito, ¿no?, a discernir que se puede hacer y, pues, mira, ahí te va un poquito la situación. Este, el siguiente año, para finales del siguiente año, la verdad es que ya voy a entregar mi trabajo de titulación, ¿no? Entonces, voy a poder lograr, pues, graduarme al cien por ciento, eh, afortunadamente, gracias a este como esfuerzo que hice en la escuela anteriormente, las conexiones que logré hacer, y con este trabajo de tesis, pues, se me han abierto puertas para hacer un posgrado, ¿no?
Ujú. Ujú. Oh, muy bien.
Entonces, pues, la cuestión es que yo esto se lo comuniqué a mi papá, y mi papá vive en otro país.
Okey.
Y él me dijo: "Pues, yo te doy la opción de de pagarte estancia, de pagarte, este, lo que haga falta, siempre y cuando hagas el posgrado cerca de mí", ¿no? Y fue como de, oh, espera, espera, ¿no?, porque ahora eso me ponen posiciones un poco complicadas. Entonces, pues, creo que es una oportunidad muy importante que no he considerado como del bien de todas las partes posibles, y y no sé si puedas como ayudarme tantito a discernir qué está pasando.
Okey. Ujú. Oh, muy bien. Bueno, primero que nada, gracias por por, este, b acercarte a mí para platicar, este, eh, después felicidades porque bueno, ya tu trabajo va va, este, a tener frutos y y entiendo la situación que estás pasando, es es una decisión difícil y este, para poder entenderlo un poquito más, me gustaría, este, hacerte algunas preguntas a ver si, este, podemos a a mm, apoyar con algo. Primero que nada, este, mm, ¿qué es lo que a ti te gustaría el, em, en este plano, te gustaría continuar en la escuela donde estás ahorita o tienes tienes, este, algún inconveniente para no ir a otra escuela que estuviera más cerca de tu papá?
Muchas gracias. Sí, claro. Pues, es que justamente creo que esa es como la gran discusión porque, o sea, tengo chances de continuar estudiando en donde estoy ahorita porque hay opción a posgrados ahí mismo, eh, tengo la opción de ir a otras escuelas que están dentro de del país porque, pues, se me ha recibido como de buena manera, ¿no?, con con ciertos proyectos. Ahora, el problema con, digamos, la escuela que o la opción que está ofreciendo mi papá en este caso es que es en otro país, o sea, requiere que yo me mueva, en este caso, a Estados Unidos. Yo estando en México, pues, sabemos que que, si bien existe tránsito, pues, quizás ahorita la situación geopolítica es un poco de los nervios, ¿no?
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Complicada, ujú.
y y y creo que, pues, abonado a eso, a que, pues, básicamente toda mi vida está de este lado de de la frontera, sí me hace como realmente s dudar si si es como un cambio positivo, si es que no voy a dejar como muchas cosas de este lado que, pues, son como muy importantes para mí, como mi familia, este, relaciones, este, amorosas y y, pues, si bien sé que es una oportunidad, pues, un tanto interesante, pues, tengo detrás de mí un montón de de dudas que se me van generando con con conforme más lo pienso.
Ujú. Okey, sí, sí, debe ser muy, muy, este, complejo entre tantas opciones o tantas, eh eh, factores que que intervienen en esta decisión. Este, mm, ¿ya antes habías tú, ujú, eh, estudiado alguna parte de tu de tu educación, eh, allá en en donde está tu papá, o nunca has ido para allá?
Eh, he tenido chances de salir a a otros lugares como Canadá, pero, por tiempos muy reducidos de tiempo, como 1 mes, mes y medio, era eran como realmente unas vacaciones con unos amigos y ya. Este, y con mi papá, la verdad es que es como curioso el caso. No sé, no sé si es como la cuestión, este, mexicana o latinoamericana que, pues, mi papá le tocó irse muy joven para allá. Entonces, pues, realmente, no tuve como ese proceso de crecimiento, padre e hijo, digamos, durante mucho, mucho tiempo, y y siento que es como su manera de, como recuperar tiempo conmigo, ¿sabes?, como de
Ujú. Ya. Ujú. Ujú.
de, ya acabaste todo allá, pues ahora, si tienes chance de estar conmigo un rato, pues, aprovéchalo, y creo que es muy válido lo que él siente y creo que está como padre la idea, pero que, pues, justamente, ¿no?, o sea, ya ya hice una vida de este lado. Ya tengo como, si bien no tengo obligaciones con hijos o con esposa, porque no tengo, pues, pues de algún modo, ¿no?, sí he construido ciertas otras relaciones y ciertas otras dinámicas que que me hacen apreciar mucho la vida en mi país.
Ujú. Ujú. Claro, este, mm. ¿Hay algunas otras personas que intervienen, que te que te sugieren quedarte?, digo, hablas de de alguna relación de de eh, pero, hay alguien más en en tu familia que te diga: "Este, quédate aquí, te apoyamos, ¿o qué hacemos?" ¿O solamente está la cuestión de de tu papá?
Pues, también ese es otro asunto un poco curioso, este, la verdad es que yo sí n no lo he discutido con mi familia, no no le no le he dicho ni a mi mamá, ni a ni a mis tíos como más cercanos.
Ujú. Ujú.
Pero, siento que su respuesta sería como totalmente positiva que me fuera, y y no sé, si eso me causa como alegría o tristeza porque pues, creo que no se está viendo como de una manera más objetiva, ¿no?, porque, por ejemplo, te comparto que, pues, mi mi familia es pequeña, ¿no?, entonces, mi núcleo familiar es mi mamá, una tía, una prima y y y y un tío, ¿no?, somos poquitos, entonces, pues, todos trabajamos, todos, este, aportamos a la casa, y y siento que no lo van a ver como desde ese lado, ¿no?, me van a decir: "Órale, vete, aprovecha", pero, yo sé que, pues, una ausencia de de un integrante de la familia, siendo poquitos, pues, sí, se sí, se puede sentir un poco pesado.
Ya. Ujú. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, este, pues, e es una decisión, digamos que difícil, eh, y además trascendente, que tú tienes que que definir, en ese sentido te diría que, mm, bueno, tú tú lo entiendes, la responsabilidad de de la decisión que tomes va a ser completamente tuya, y y tendrías que liberarte de de las presiones externas que pudieran, este, eh, influir en tu decisión, ¿no?, pero, sí una vez que, evalúes los pros y los contras, eh, los datos que tengas, este, eh, que pueden ser de de beneficios, o de perjuicios que puede generar estudiar en un lado o en otro, las cuestiones familiares de, pues, que tan que tan importante sería poder estar cerca de tu papá, como una oportunidad que puede ser relevante para que vuelvan a estar reunidos. Y y m mucho, yo creo que tu intuición, el hecho de que tú sientas qué es lo que puede ser mejor para ti, ¿no?, es decir, regula revisa tus valores, eh, revisa los objetivos que tienes tú como una persona profesionista que que vislumbra su futuro, y es una poner en la balanza para poder tomar una decisión digamos, que que sea la más, eh, acertada con la información que ahorita posees, ¿no?
Ta Okey. Sí, la verdad es que creo que, mm, como esta situación a veces siento que me que me pesa o que me atrapa un poco, ah, debo ser sincero, ¿no?, muchas veces ni siquiera lo he puesto como en un papelito, o no me he puesto como a debatir realmente de manera seria si si es como lo indicado, y y no sé si es como por también que son estas fechas, ¿no?, que pues, es como muy familiar todo el asunto que no me gustaría como meterle un un gusanito a todos, ¿no?, de, ah, ya me voy familia, nos vemos y y creo que creo que es como dices, ¿no?, creo que es un buen momento de de de ver el balance, ¿no?, de lo lo bueno, lo malo en todo aspecto y quizás de esa manera un poco más subjetiva, y ya teniendo como los argumentos necesarios con todos, ver qué se puede hacer o qué se puede trabajar alrededor de, pues, estas ideas que se van generando.
Ujú. Ujú, ujú. Sí. Ujú. Claro, y ver si es posible, digo, eh, quizá no es un un una cuestión de blanco y negro, el ir a estudiar allá, quizá también te habilite para poder, eh, tener el la el los estudios, estar cerca de tu papá, pero en períodos de vacaciones poder trasladarte a tu casa y continuar con la conexión con aquellos que se quedan acá, entonces, digo, no es que que te vayas y y ya te olvides de tus de tu conexión o del espacio que tienes ahorita, entonces, sí sí, tienes que digamos como que evaluar todas esas cuestiones, escuchar las opiniones, pero así como opiniones, y con base en eso, elegir lo que sea mejor para tu vida familiar, pero también para tu proyección profesional, ¿no?
Okey. Claro. La verdad es que tampoco lo había visto como de de ese modo de, pues, tomar quizás, este, los periodos vacacionales, la verdad es que siempre lo pensé como como decisiones un tanto extremas de es un total sí y es un o un total no, ¿no? Muchas veces no me no me paro como a ver los puntos medios, y creo que eso es como algo en lo que tengo que trabajar, porque creo que muchas veces se me cierran, eh, tanto las opciones, como las opiniones, y los procesos de trabajo, y creo que sería importante poder como analizarlos desde ese punto que dices, ¿no?, eh, y sí, la verdad es que tienes como razón en en lo que me estás compartiendo. Creo que tengo que pensarlo bien. Tengo que ver
Ujú. Claro.
eh, quizás estoy siendo un poco emocional al respecto, ¿no? Y que también es como parte de la problemática, no sé. Pero creo que sí me gustaría poder como quizás empezar a compartir la idea, quizás esperarme
Ujú.
a un poquito después de estas fechas para hablarlo con todos, y ver realmente los desarrollos potenciales que puede haber, porque sí sabes, como dices, ¿no?, soy consciente de de la posición que tengo como como estudiante, y y próximo, pues, licenciado, y creo que sí sería muy padre poder discutirlo de una manera honesta, de una manera limpia con con los demás integrantes de mi familia.
Claro. Ujú. Sí, pues espero que que tomes, este, una decisión ya basada en lo que en lo que has considerado, y que te vaya muy bien. Gracias por compartírmelo.
A ti. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo y sobre todo, este, por por los consejos que me has dado, eh, te lo agradezco mucho y muy felices fiestas.